Guarda, io, mhmm, penso di avere un problema molto comune, molto condiviso, quindi sono un po' sollevato da un certo punto di vista, perché <chuckles> "Mal comune, mezzo gaudio", però, dall'altro dico: <sucks teeth> "Uhm, cavolo, ho veramente bisogno di di sistemarlo questo problema". E parlo della mia, mhmm, difficoltà a concentrarmi, soprattutto, nel lungo termine, ehm, soprattutto al lavoro. Io lavoro da casa, ho un lavoro che mi permette, appunto, di essere comodamente, <chuckles> uhm, seduto nella mia stanza, nel mio divano, comunque da dove dove voglio, <sucks teeth> ehm, però, d'altro canto, questa comodità mi porta ad essere in un ambiente pieno di di di distrazioni: da mia mamma che può entrare e chiedermi qualcosa, a dover dar da mangiare al gatto, al dover rispondere a dei messaggi, avendo sempre il telefono sotto mano. E, quindi, è veramente difficile per me mantenere una routine costante, dove, uhm, riesco a mantenere la concentrazione tanto tempo, tante ore. E mhmm, e voglio chiederti aiuto perché, uhm, veramente alla fine, uhm, ne ne pago io le conseguenze perché, uhm, per esempio: se uno lavora, uhm, in ufficio, ne paga le conseguenze l'azienda, e, quindi, poi il capo lo licenzia, e, quindi, a una certa, uhm, come dire, è forzato a lavorare attivamente, a concentrarsi, nel mio caso, io non ho questo problema, ehm, che, però, uhm, fa sì che io abbia la possibilità di di giacere, ehm nel non fare nulla, nella pigrizia, ehm, ed è un problema che poi mi ritorna contro, nel lungo termine. Quindi, <chuckles> ho veramente bisogno di aiuto, su su queste cose.
Allora, guarda, innanzitutto, come, ehm, hai già, insomma, preceduto, ehm, le mie parole, hai detto che, ehm, sei, ehm insomma questo è un problema molto comune ed effettivamente è vero, è molto comune, ma hai anche detto una cosa molto giusta, ovvero che lavorare da casa, per quanto possa sembrare comodo, no, possa sembrare semplice, in realtà probabilmente proprio perché non sei in un ambiente di lavoro con persone che, mhmm, ti possano supervisionare in qualche modo, che ti obblighino a a lavorare, ehm, in realtà risulta un pochino più difficile perché, eh, sei tu il padrone di te stesso e devi darti tu stesso delle regole e, ehm, dei de una routine ben precisa in modo che, appunto, ehm, tu possa mantenere una concentrazione quantomeno, ehm, costante. Ehm, allora, prima di darti de i miei consigli e ehm, insomma, mh, cercare di lavorare sulle strategie, ehm, applicabili, voglio chiederti: ehm, quanto, mhmm quanto durano le tue sessioni lavorative in primis, e ehm, poi dopo quanto vedi che, ehm, insomma, la concentrazione comincia a calare; dopo dopo quante ore più o meno?
Esa Allora, mhmm, io solitamente tento di usare la tecnica del pomodoro, ehm, perché, ehm, la ne sento parlare veramente ovunque, però non quella standard da 25 minuti di lavoro concentrato e 5 minuti di pausa, ma il doppio pomodoro, quindi faccio, mhmm, c generalmente 50 minuti/1 ora di lavoro concentrato e poi 10 minuti di pausa. E, ehm, ho trovato che ogni tanto funziona, cioè ogni tanto riesco, mhmm, più o meno a mantenere i ritmi, ma spesso avere quella pausa forzata mi porta a fare delle altre attività che sono molto più coinvolgenti del lavoro. Cioè magari quell'oretta di lavoro concentrato la riesco a fare, poi dopo i 10 minuti di pausa mi metto magari a scrollare i social, a guardarmi un video su YouTube e oppure anche a leggere un libro che mi coinvolge particolarmente e poi dire: "Okay, è finita la pausa, torniamo a lavorare", è faticosissimo, <chuckles> veramente tanto.
Mh. Okay. Mh, okay. Eh si. Infatti. Ehm, sicuramente riprendere il lavoro, ehm, dopo dopo una pausa e soprattutto dopo aver svolto delle attività, magari un pochino più, ehm più piacevoli, sicuramente è è difficile, ehm, però ti dico già che comunque, ehm, l le pause sono quasi necessarie, no, per staccare un attimo il cervello. Magari, ehm, tra poco andremo a vedere come gestire al meglio queste pause in modo che sia un pochino più semplice, ehm, riprendere. Senti e, ehm, <smacks lips> mi hai detto che in casa comunque, ovviamente lavorando da casa, ci sono diverse dives diverse distrazioni, no, quindi può essere tua madre, può essere il gatto; ma, uhm, tu esattamente dove lavori? Cioè hai una stanza specifica della casa, uhm, dove generalmente svolgi il lavoro, o magari ti capita di girare un po' per la casa e, uhm, diciamo e cambiare stanza, ehm, in base alla giornata, ecco?
Certo. Eh, sì. Mhmm, no, principalmente lavoro in camera da letto, mi piacerebbe avere uno studio completamente dedicato soltanto al lavoro ma non mi è possibile proprio per fattori di, ehm, grandezza della casa, ehm, e numero delle stanze; ehm, però è l'unico ambiente che ho in cui sono davvero da solo e quindi sono più, ehm, in grado di concentrarmi, perché, ehm, tutte le altre stanze sono, ehm, o condivise come la cucina, il salotto, ehm, cose del genere, oppure sono proprio dei miei genitori. Quindi non, ehm, mhmm non ho un un luogo adibito solo al lavoro, però quel luogo per me è la mia é la mia camera da letto. E infatti ora che mi ci fai pe pensare un altro dei miei grossi problemi è che spesso lavorando dalla camera da letto, avendo il letto a praticamente due passi letteralmente dal mio dalla mia postazione, mi è molto facile crollare per il sonno, mettermi a fare il solito pisolino pomeridiano, quando invece dovrei lavorare; quindi quella è un'altra delle distrazioni.
Mh-mh. Okay. Eh, certo. Assolutamente, il letto è una è una grande distrazione, soprattutto se, appunto, si ehm, si è un attimo assonnati o comunque stanchi, quindi, ehm, sicuramente, cioè, capisco quello che dici e non è assolutamente semplice lavorare da casa, veramente, ehm, è è è un qualcosa che si sottovaluta molto, quindi io comunque ti faccio i miei complimenti perché sicuramente non è semplice, insomma, ehm, non abbandonarsi al pisolino piuttosto che, appunto, alla distrazione continua. Allora, ehm, adesso, insomma, che ho capito che comunque hai una una stanza, seppur non sia uno studio, ma comunque hai una stanza, ehm, in cui dedicare il tuo lavoro, ehm, ti faccio giusto un'altra domanda che riguarda, ehm, proprio la stanza in cui generalmente lavori. Oltre al letto, ovviamente, ehm, ci sono altre possibili distrazioni all'interno della stanza, come, non lo so, la televisione? Ehm, lo smartphone me l'hai già detto, però, dico, altri tipi di, ehm, elementi che potrebbero distrarti.
<chuckles> Davve Eh, sì. Eh, beh, in realtà, mhmm, fortunatamente, no, nel senso non ho televisioni, non ho iPad, cioè non ho altri dispositivi che possano, mhmm, danneggiare la mia attenzione oltre allo smartphone, che è proprio il mio, ehm, succhia attenzioni, uhm, di <chuckles> proprio preferito, ehm, però, mhmm, un altro problema, ora che mi ci fai pensare, è che io lavoro al computer, no? Ho due monitor, mi è abbastanza comodo per, ehm, lavorare, avere diverse schermate, però il computer può essere un ottimo strumento di produttività e di lavoro come un ottimo strumento di distrazione, perché è molto facile dalla pagina di Google su cui sto lavorando passare alla pagina di YouTube, dove posso guardarmi l'ultimo video del YouTuber X uscito, quindi, ehm, non ho altre dis distrazioni, come dire, e estrinseche, quindi fuori da d dalla postazione o comunque f fuori dal mio computer, ma ne ho diverse intrinseche, quindi proprio all'interno della stessa, ehm, piattaforma di lavoro, posso veramente distrarmi all'infinito.
Mh, okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay, allora, ehm, io credo che a questo punto, ehm, insomma, il letto e, ehm, i gli strumenti che tu utilizzi per per lavorare credo che non possano assolutamente essere, ehm, esclusi perché, ovviamente, il letto non lo possiamo togliere dal dalla camera da letto e il PC è un qualcosa che tu utilizzi per per lavorare, quindi non credo, appunto, che, uhm, si possa agire, in qualche modo, su questi elementi. Uhm, però, uhm, si può andare a modificare un attimo quella che è quelle che sono, anzi, uhm, anzi, innanzitutto, le pause, quindi, uhm, cerca di, uhm, <tsk> insomma, fare queste continua a fare le pause che stavi facendo, ma, uhm, evita magari, uhm, di, avere i il cellulare accanto. Questo perché, uhm, ovviamente, ritrovandosi a, uhm, consultare i social piuttosto che altri siti, uhm, sei più propenso magari a prolungare la pausa e, anziché, uhm, essere una pausa magari di 10 minuti, diventa di 20, mezz'ora, quindi oltre a uhm, insomma, a a ritardare il lavoro, ovviamente, più è prolungata la pausa più è difficile, uhm, poi ritornare a a lavorare. Quindi, in primis, evita, ehm, lo smartphone e, uhm, successivamente, per, uhm, insomma, provare a mantenere una concentrazione un pochino più uhm, più sostenuta, cerca di lavorare magari in blocchi un pochino, uhm, più uhm, più brevi di lavoro, quindi anziché fare l la tecnica del pomodoro, uhm, insomma, uhm, doppia, come mi hai detto prima, cerca di fare quella classica, quindi lavora un pochino meno, uhm, <tsk> fai la la tua solita pausa senza cellulare, magari anche leggendo un libro e uhm, in modo che, appunto, avendo dei blocchi di lavoro un pochino più più ridotti, uhm, <tsk> possa essere sicuramente più semplice mantenere una concentrazione un pochino più alta. Non so se magari ci hai mai pensato o ci hai già provato.
Eh sì. Mh. Davvero. Mh-mh. Guarda, ehm, in realtà a avevo scartato l'idea del pomodoro singolo proprio perché, ehm, mi sembrava che la pausa non fosse abbastanza corposa, no, cioè, ehm, lavoravo per soli 25 minuti e poi avevo questa pausetta di 5 minuti che non non riusciva a soddisfarmi fino in fondo. Però, forse ora che mi ci fai pensare, potrebbe essere un'ottima soluzione perché perlomeno non mi perdo così tanto nella distrazione, e sicuramente l'idea di, mhmm <clicks tongue> di rimuovere lo smartphone durante la pausa, ehm, non ci avevo pensato perché mi sembrava normale durante la pausa fare un po' quello che mi passava per la testa, magari rispondere a dei messaggi, eccetera; però <chuckles> è è veramente ora che mi ci fai pensare, è veramente lapalissiano quanto sia fondamentale, cioè, ehm, non avendo il telefono durante le pause rimarrebbero pause fini a sé stesse e non si trasformerebbero poi in un in una procrastinazione continua; quindi sicuramente è una cosa che che tenterò di applicare. <snorts> Grazie mille, davvero, mi hai mi hai svoltato, ehm, completamente il pensiero.
Mh. Guarda, grazie a te per esserti aperto insomma per esserti sfogato. Ehm, io ins in qualche modo spero che ti siano stati di aiuto questi consigli e, insomma, aggiornami, fammi sapere l'andamento.
Grazie mille, grazie mille ancora.